Ano may kila kilala rin ako na ganun yung nangyari sa kanila.
Ah, naku kawawa naman.
Sa tatay niya kasi, yung tatay niya eh ano, pero buti na lang hindi nag ano hindi natamaan may wala natamaan sa kanila kumbaga eh.
Oo, ay naku buti nalang 'no, iyon tapos yung madagdag ko na rin pala.
Oo. Pap nagpapaputok lang.
Oo, idagdag ko na rin yung sa social media ang ganda nung sinabi mo kanina, yung pwede tayong magreklamo diyan eh, 'di ba. Halimbawa, ah, may may palpak sa project ng gobyerno pwede nating ilantad yung mga kakulangan diyan eh, 'di ba, kumbaga sa pamamagitan ng media nabibigyan ng boses yung mga hindi na pakikinggan 'di ba.
Mhm, tama. Oo, tama, tama. Tama. Tama, tama, tsaka pa gagalaw pag nag-viral na yung video 'di ba.
Ayun. Ayun nga eh, yun ang problema sa gobyerno ng Pilipinas.
Ba nakita mo ba yung bata na nag-video sa lugar nila na maputik?
Ano, ano nangyari?
Ay si ay ano nag-viral yung video nya, eh, tapos yung ginawa ng ano ng gobyerno yung mismong Congressman pumunta sa bahay nung nag-video para ipasemento niya daw yung ano yung daan nila.
Tapos. Oh, grabe ah! Oh 'di ba, kung hindi pa nag-viral hindi pa gagalaw yung taong yun naku naman.
Oo. Tama, tama <chuckles> kumbaga ano eh baka, kasi ilang milyon na kasi yung views nun, kumbaga parang naano ito na parang dagdag sa ano public public ano niya 'di ba image, kapag hindi niya ano.
Ay naku tsaka, oo. Oo yun, kaya nga eh. Ang pangit nga nun parang ginagawa nalang para sa imahe niya ano.
'No.

Oo, eh, sinabi niya ano, ah, kapag, um, ah, wholesale to binili, eh, nasa ano lang, nasa 2,000 lang daw pero 'pag ano, pag quotation daw, eh, na, prinesyuhan ng ano 17,000 isa.
Ay naku. Hay naku. Kaya nga, eh. Talagang kinorap na, eh, binulsa na.
Di ba? Isipin mo is ilang kilometro yun tapos per piece, ganon?
Oo nga. Underpriced, eh, no? Tsaka yung isa pang, ah, yung isa pang sumikat na issue yung sa NAIA Terminal.
Di ba? Overprice. Oo yung laglag bala.
Hindi tsaka yung ano, yung bowler, na, ah, tawag diyan under quality yung yung tinayo nilang bowler dun.
Oo nga. Tama-tama yung ano na yung ma madisgrasya di ba?
Oo nadisgrasya yung bata ay patay. Kasi imbis na mapigilan ng bowler yung sasakyan hindi, eh. Mahina yung pagkakalagay, eh.
Tama kasi ano Oo. Hindi nagawan ano Tama nga nakita ko din yun ano, ah
Kawawa naman tuloy yung yung bata.
Dapat, eh, ano, dapat, eh, ma matibay yun di ba?
Kaya nga, eh, imbes na matibay yung inaasahang matibay nag-liligtas ng buhay hindi.
Mm, tama, tama.
Iba't iba-iba talaga, eh.
Kumbaga ano dun nalaman na ano katiwa Yung ano, yung corruption talaga di ba?
Ng pero, matanong ko lang, sa tingin mo nakakatulong ba yung balita o nakaka-perwisyo sa imahe ng gobyerno?
Ah, ano, um
Ano?

Mm, tama, tama. 'Pag, ah, nasisindak din sila kasi 'yun nga may baril, eh, di ba?
Oh, pero nakakatuwa ano kasi sa panahon ngayon ng social media, ang dami ng pagbabago, eh, ang daming nagbago sa paraan ng ano, pag
Oo, may armas. Mm, kumbaga ano, ah, naging mas maingat na siya 'yung mga ano gobyerno sa paggalaw-galaw, di ba?
Oo. Ayun nga, daming nagbago sa paraan ng pagsubaybay din sa gobyerno, 'no?
Kasi ano isang kamalian lang post na agad 'yan, di ba.
Kaya nga, eh. Tsaka kasi ang kaibahan ng halimbawa 'yung diyaryo kasi matagal 'yan bago maipakalat, eh. Eh, sa social media isang click lang, di ba, mabilis. Oo, isang iglap lang, viral ka na.
Oo, tama, tama. Tama. Pagka napakadali lang na ano, na maging viral.
Oo.
Tsaka ano hindi mo na maano 'yan ma mm, babalik 'pag nakita na ng mga tao, di ba?
Oo, ando'n na, oo, tsaka ang daming ang daming makakakita, oo.
Baka posibleng sinave ng iba, di ba?
Ayun nga, eh.
I-upload naman sa kabila, di ba?
Ayun, oo. Ginagamit din sa iba't ibang ano, ayun. Eh, tsaka marami kasing nakakakita diyan, eh, buong publiko.
Mm, tama, tama.
Eh, siya nga pala ako'y maghahanda na ng hapunan, ah, manonood din ako ng balita mamaya. Ako rin nagutom na rin ako, eh.
Tsaka 'yung ano Oo, sige, sige ako din. Parang nagutom ako, eh, ako din gusto manood ng balita para ma may update ako sa mga nangyayari dito sa gobyerno natin ngayon, di ba?
Ah, sige, oo, nga, tama 'yan, para talagang alam natin kung ano, anong ginagawa nila. Salamat sa ano, ah, pakikipag-usap sa'kin, ah, sige paalam.
Sige, sige. Mm. Sige sige at ayon ano, salamat salamat, sige paalam.